อืม
ตื่นมาตอนเช้า หนูก็เลยเดินไปทัก รูมเมต หนูด้วยภาษาสเปน
อืม แบบยังไงบ้างคะ เป็นยังไงบ้าง เกิดอะไรขึ้น? อือฮึ
แล้ว ตอนนั้นเนี่ยนะคะ เขามีปฏิกิริยาที่อึ้ง แล้วก็ ว้าว! แล้วก็แอบตกใจ แล้วก็แอบอมยิ้ม หลังจากนั้นเขาก็ขำกันทั้งโต๊ะเลย ที่โต๊ะกินข้าวบ้านเรา แล้วก็บอกว่า โอ๊ย เธอ นี่เธอแบบ เขาบอกว่า เธอไปเรียนภาษาสเปนมาคุยกับพวกเราเลยเหรอ เขาก็บอกว่ามันฟังดูน่ารักมาก ที่เราอะพูดก็ไม่ถูก ออกเสียงก็ไม่ใช่ แล้วก็ยังจะไปพยายามแบบพูดคุยสื่อสารกับเขา แล้วหลังจากนั้นน่ะค่ะ เขาก็เลยคุยกับหนูเป็นภาษาอังกฤษ
อืม ค่ะ อืม ดีมากเลย อือฮึ
ก็ ก็คือเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว แต่ที่เขาอะไม่ยอมพูดกับเราตอนแรกอะค่ะ เพราะว่าเขาอยากจะเห็นว่า เรามีความพยายามปรับตัวที่จะเข้าหาเขามากมายแค่ไหน จนเราไปเรียนสเปน เขาก็เลยเห็นว่า เออ เรามีความพยายามที่จะเข้าหาเขา แล้วก็อยากจะเข้ากับพวกเขามาก ๆ หลังจากนั้น ก็รักกันสนิทกันมาตะ โดยตลอดค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ มีการรับน้องนะคะ ด้วยให้ การพูดภาษาสเปน เพราะว่าทุกคนในนั้นเขาพูดสเปนกันหมด ยกเว้นเราใช่ไหมคะ?
ใช่ ทั้ง ๆ ที่เขาก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ แต่ว่าเขาไม่ยอมพูดกับเราไงคะ ตอนแรกแบบว่าก็อยากจะแบบว่าทดสอบยัยนี่หน่อยว่า มันจะอยู่ไปได้ถึงเท่าไหน สรุปหนูก็อยู่มาได้ 2 ปี <chuckles> อืม
อ๋อ เข้าใจแล้ว อือฮึ อะฮะ อื้อฮือ อะฮะ ค่ะ ไม่น่าเชื่อนะคะ ก็ในท้ายที่สุด เราก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเนาะ เพราะว่าแน่นอนเนาะ เอ่อ เหมือนกับว่า เขาก็มีกัน 3 ใช่ไหมคะ เรา 1 แล้ว อ่า เขาก็สเปนกันหมด แล้วเขาก็เหมือนกับพยายาม อารมณ์ท้าทายแหละเนาะ แล้วก็อาจจะรับน้องด้วยไปในตัวเนาะ เราก็ได้แสดงให้เขาเห็นว่า เรามีความที่เหมือนกับว่า โอนอ่อนผ่อนตามนะคะ เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตามอย่างงี้ ก็มีความน่าเอ็นดูเลยนะคะ เขาก็คงเป็นอะไรที่เอ็นดูคุณ แล้วก็สามารถที่จะเข้ากันโดย อ่า ได้ในท้ายที่สุดเนาะ แล้วทีนี้เนี่ย มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมใน ไหมคะ? ในส่วนที่แบบว่าคุณรู้สึกว่า การพูดภาษา หรือมีการวัฒนธรรมที่แบบว่า ทำให้คุณรู้สึกว่า อา มันเป็นเรื่องที่ เอ่อ ตลก แล้วก็บางทีมันก็น่าอายเหมือนกันเนาะแบบบางทีงง ๆ กับวัฒนธรรม อะไรเนี่ยเนาะ อือฮึ
อืม ไม่ ใช่ค่ะ ต้อง ล ใช่ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ